É, eu entendo, eu entendo. Mas essas críticas, ao mesmo tempo, assim, ninguém gosta, mas, eh, o fundo seria, eh, assim, um apreço por você, né, por não querer você longe. Você concorda comigo?
Sim, eu con uma uma parte sim. Uma parte, eh, realmente tem essa questão da saudade e tudo, mas outra parte, parece que assim, poxa, v você vai fazer um coisa que outras pessoas gostariam de tem feito e e não fizeram, por exemplo, outro dia
Você acha que tem algum tipo de inveja envolvida?
Ah, eu acho que tem um pouco, sabe. Outro dia eu recebi de assim, de um prima minha, ela me mandou uma mensagem particular, não foi e em grupo de família, nada, era a mensagem dela começava assim: "E aí, já venceu aí nos Estados Unidos?". Aí é então, aí, assim, é uma coisa pesada, e eu não sabia nem como responder, né. Eu falei: "Olha, eu acho assim, só por estar aqui, eu acho que é uma vitória, mas assim, o que a ca a" eu falei para ela: "O que cada um pensa sobre vitória, é uma coisa diferente, e só pelo fato de eu tá aqui, eu acho que isso já é uma vitória".
Uhum. <gasps> Nossa, é bem passivo-agressivo, né. Uhum. Tá. Tá, e v e e ela, qual foi a resposta dela, nesse sentido?
Mas é o Ela falou: "Não, porque você movimentou mundos e fundos pra ir pra aí, no mínimo você tem que ganhar muito dinheiro", ela falou.
Nossa. É, é é difícil é difícil, porque realmente
Aí eu falei, eu eu é difícil, é difícil. Porque, assim, e, se você continua, se eu aí eu eu dei uma cortada na conversa, fi fiz uma brincadeira, fingi que não entendi, porque, assim, se eu continuo respondendo, a coisa começa a escalar até um coisa que é que é ruim, né, então, eh, eu acabo fe que nem minha esposa fala: "Você se finge de morto". <laughs>
É, e Uhum. É, aí ce você eu acho que você tem que, eh, pesar, né, a a você falou que é mais de uma pessoa, são várias pessoas, no caso, que, da sua família, que
Sim, uma uma parte da minha família, uma parte apoia muito, uma parte inclusive já veio me visitar, a gente, por enquanto, não pode voltar pra pro por causa do nosso visto, a gente não pode voltar para o Brasil. Poder pode, mas aí tem uma dificuldade de entrar, então é melhor a gente, por enquanto, não ir. Então a gente não foi, mas já recebi visita de vários parentes aqui. De amigos, de parentes, e alguns têm essa, eh, uma coisa meio pesada, sabe, nos comentários.
Uhum.